नमस्कार, कैसे हैं आप?
जी, नमस्कार, मैं बहुत बढ़िया। आप कैसे हैं?
जी, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो बात करें अगर सोशल मीडिया की, तो इतने सारे अ, जो लोग हैं, वो सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं आजकल, कि हर कोई लोग ही सोशल मीडिया पर जुड़ाव महसूस करता है और उसकी वजह से, जो हमारा मानसिक स्वास्थ्य कहीं न कहीं क्योंकि अगर हम एक बार सोशल मीडिया पर अ, कहीं एक्टिव होते हैं, तो उसमें हमें टाइम का भी अंदाज़ा नहीं लगता। मान लीजिए, हम इंस्टाग्राम पर ही रील ही स्क्रॉल करने लग गए या फेसबुक पर कोई वीडियो देखने लग गए, तो उनकी एल्गोरिदम ही इस तरीके से काम करती है कि वह उससे रिलेटेड वीडियो ही पूरा दिन आप स्क्रॉल करते रहें, लेकिन वो खत्म नहीं होंगी। तो आपको क्या लगता है, कैस
जी, जी। हाँ, हाँ। जी। जी। हुँ। सही बोला आप जी। हाँ। जी, जी। हाँ, हाँ। जी, जी। जी, जी। हाँ। जी, जी। जी, सही बोला आप
तो मानसिक संतुलन भी क्या नुकसान पहुँचता है?
जी, वम